हाँ, मैंने अब अभी बोला ना कभी खुशी कभी ग़म, और दूसरा वाला भी देखा है जैसे कि भूतनाथ, मेरे बच्चे देखते हैं ना, मुझको वो फ़िल्म्स भावुक लगते हैं। वो ज़्यादातर तक ऐसे जी, ये भूतनाथ भी बहुत भावुक वाली फ़िल्म है, कैसा वो जी हाँ, पिता को छोड़ के चले जाता है ना वो बेटा, इतना भावुक लगता है मुझको भी बहुत वो बहुत बार हमने रिपीट टेलीकास्ट देखा है, जब भी आते रहता है ना, वो देखकर इतना अंदरूनी बहुत रोना आ जाता है फ़िल्म देखकर। जी, मुझको भी जी। हाँ।
हाँ, भूतनाथ भी हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी। जी मैंने भी बचपन में ना वह अ, मूवी देखी है भूतनाथ जो आप बता रहे हैं, और मेरे साथ क्या है कि मेरे ना अ, बचपन में ही दादा-दादी, नाना-नानी जो हैं ना, वो चले गए थे बचपन में ही। ए डेथ हो गई थी उनकी। तो मेरे अंदर ना बहुत प्यार है बु बुज़ुर्गों को लेके क्योंकि मुझे कभी उनका स्नेह नहीं मिला और मुझे कभी मौका नहीं मिला बुज़ुर्गों की सेवा करने की जैसे मेरे नाना-नानी, दादा-दादी कोई होते, तो मैं जब भी उ उस उम्र के किसी व्यक्ति को देखती हूँ ना जो मतलब तकलीफ़ में है, जैसे उस फ़िल्म में दिखाया है कि वो उसके बेटा छोड़ के चला जाता है, तो वो मुझे बहुत टच कर मतलब इमोशनल हो जाती हूँ मैं ऐसे सीन देख के।
जी। जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा। अच्छा। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी, जी, सही बोला आपने। मुझको भी ऐसी फ़िल्म्स देखकर इतना अ, भावुक होता है कि जैसे कि अ, उम्म, वो कैसी कहानी है ना? जैसे छोड़ के चले जाते हैं और बाग़बान मुझको बहुत अमिताभ बच्चन वाले फ़िल्म है ना वो किरदार उनके जी वो कैरेक्टर उनकी बहुत अच्छी लगती है, वो किरदार करते हैं उनके डायलॉग्स जी हाँ, इतना पसंद होता है कि मानो कि सच में वो फ़ीलिंग आ जाती है। जैसे कैसे कर रहे हैं ना वो बहुत ही दिल को छू लेती है मुझको, और वो किरदार पूरे इतने अच्छे लगते हैं ना, हाँ अच्छा दिखता है जी हाँ, अ, आप क्या बोलते हैं, जी?
हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। किरदार निभाने वाले पर भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ निर्भर करती है कि वो किरदार कैसे निभा रहा है? तभी द उसको देखने वाला फ़िल्म को देख़ के भावुक होता है। अगर किरदार ही अच्छे से नहीं निभाया जाएगा जैसे अमित जी आप बता रही हैं बहुत अच्छे से अपना किरदार निभाते हैं।
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल।